والله هو آه، أخويا ساعات كتيرة أوي لإن هو إيه، بيختفي منّي حبّة وبعدين فجأة، يظهر فما بيصدّق يلاقي وقته فاضي يعني، فم آآ، بس هو ساعات بقى إيه، عشان خاطر عارف إن أنا بييجي لي ساعات panic يقول لي مثلًا أنا جاي لِك دلوقتي وجايب لِك معايا حاجات. <tsk> يعني اللي هو إيه، آآ، أنا أنا عازمكوا بس جاي لكم. ساعات يروح شايل من عليّا إيه، ال الرابكة. وبس س
آه حلو. آه. <chuckles> أيوه. أيوه فهماكِ. طَب حلو جدًا إن هو مقدّر أصلًا الفكرة ومقدّر إن هو كده ممكن يكون بيوتَّرِك أو بيشيّلِك الَهم يعني فبيشيل عليكِ ال ال المجهود ده.
آه، آه. ما هو أنتِ زي ما أنتِ قلتِ فعلًا هو ده بيختلف من نوع الضيف، فهو عشان حد قريّب أوي، فما فيش اللي هو إيه تكلُّف بيننا وبين بعض يعني، يا سِتّي أنتِ عندِك إيه النهارده طَب أنتِ طابخة والّا مش طابخة؟ طَب أنا هاجيب حاجة معايا. عارفة، كده يعني. بس طبعًا برضه تبقى لازم تضيفيه أنتِ يعني.
أيوه. إمم. أيوه فاهماكِ. إمم، إمم. طَب حلو، حلو. أكيد، أكيد. طَب احكي لي كده مثلًا أول ما بيقول لك إن هو خلاص في الطريق، بتقومي تعملي إيه أول حاجة؟ يعني إيه أول حاجة بتقومي فعلًا تتصرّفي فيها في البيت بسرعة قبل ما أي حد ييجي لِك، لو حد قال لِك خلاص أنا في الطريق؟